はい。ああああああ。
ああいう、あの、うえええ戦いものですか？あの、ロッキーみたいな、こうだんだんだんだん盛り上げていくじゃないですか？話を最後ので最後の戦いでものすごく盛り上がるじゃないですか？ああいう映画は、あの、アメリカは観客一同が興奮して、すすごく楽しかったです、もう。最後の、あの、場面なんかほんとみんなが立ち上がって、騒いで、あの、くえ横の通路なんかみんな、ああもう、あっち行ったりこっち行ったり、走り回ったりとかね、すごく楽しかった思い出があります。
はい。 うーん。はい。 ふんふんふんふん。 うん、そうですね。はい。はい。 ああ。<laughs> うん、もう。<laughs> うおおお。